И необычный, мне кажется. Т там большое разнообразие. Вот.
М. Интересно. Мгм. А его можно как-то описать? Как-то, вот, чем он отличается от обычного рока?
И, мне кажется о кстати, альтернативный мне кажется, он, кстати, попадает он спокойнее в каком-то плане. Мне кажется, там намного интереснее
Мгм.
мелодии часто. То есть, они более какие-то
М.
сложные что ли, может быть. Может быть, мне кажется, может быть, это у в определенных исполнителей.
М. Может. Может, и так, да. Мгм.
Да, но вот из того, что я слушаю, а мне, а, прямо, да, сильно нравится и подходит как раз таки под какое-то мое такое настроение, что-то необычное, что-то такое приятное. Не знаю. Мне, например, нравится, кстати, музыка, э, из фильмов. Вот, например, там мне нравится очень сильно режиссёр Уэс Андерсон. И у него в его фильмах, э, там, не знаю, "Гранд Отель Будапешт", э, да, м, очень классные треки. Они инструментальные, там, э, тоже нету слов часто, но, блин, они такие прикольные! Да. Они прямо вот
Мгм. М. Мгм. О, кстати, да. М. М. Мгм. Интересно, надо послушать будет. Я, кстати, был в городе, где снимали этот вот "Гранд Отель Будапешт" в Германии. Там вот здание торгового центра старого, э, вот это вот. До сих пор закрыто, кстати, <chuckles> еще не открыли, спустя столько лет. <tsk> Да. Вот, но очень интересно. Кстати, вот тоже, вот вы сказали про фильмы, вот мне нравится, э, Ганс Циммер или Ханс Циммер. <chuckles> Вот, у него тоже такие очень, ну, не знаю, как, наверно, известный очень композитор, и треки у него такие вот эпические часто. Иногда бывает такое настроение, чтоб послушать вот такую вот эпику <chuckles> инструментальную. Вот.
Классно. Мгм. Ого! Ничего себе. Мгм. Мгм. М-да.